En famille, dans le cadre professionnel ou même encore avec des enfants. Il y a plein d'activités ludiques qui peuvent être, heu, réalisées assez simplement. Est-ce que tu pourrais me dire toi, de ton côté, comment tu fais pour inventer des jeux avec peu de moyens?
Alors, heu, pour commencer, heu, l déjà l pour inventer un jeu il faut faire heu, il faut vraiment faire appel à son imagination. Et heu, quand on a peu de moyens, heu, qu'on est dans une situation où on a envie de de créer un jeu. Et qu'on a peu de moyens. Il faut commencer toujours par ce qu'on a sous la main. Ça c'est très important, heu, vraiment, heu, heu, en plus parfois des choses, heu, très simples, hein, des bouteilles, des papiers, de des cailloux, heu. Heu, des choses simples. Et en fait, ça, ça peut devenir des des éléments.
D'accord. Mmh mh. ouais, d'accord. Mmh mh. Oui, du prochain jeu. Ouais, en se servant de son environnement, heu, directement, oui. Et puis, j'imagine que c'est peut-être pratique aussi. Ça permet de pas faire, heu, attendre. Je veux dire, j'imagine, heu, c'est un jeu avec des enfants. Bon, mais peut-être qu'eux, ils sont impatients de commencer. Et si on commence, heu, tout de suite à chercher quelque chose de trop compliqué, ça peut, heu, les faire trop attendre. Et ça peut être compliqué par la suite pour, heu, débuter sur une activité?
Ouais, complètement. Mmh mh. Heu, complètement heu, complètement donc, heu, c'est pour ça je dis, heu, il il il faut quand même faire preuve d'imagination. Et heu, heu, en fonction des situations, heu, il faut vraiment aller, heu il faut vraiment aller vite. Et c'est bien d'être en équipe parfois, heu, d'être, heu, 2 ou 3 pour, heu, penser au jeu. Heu, parce que ça, ça va aider. Mais, heu, heu, parfois juste quelque chose de simple. Heu, heu, on prend juste l'exemple d'une chaise, heu, ça peut devenir un obstacle dans le jeu.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord, OK. Ou au contraire un un jeu, même peut-être si, par exemple, on décide de faire, des chaises musicales. C'est vrai que c'est un jeu aussi et finalement ça demande pas grand chose.
C'est Complètement. Complètement. C'est en fait il faut, heu, dès qu'il y a on a un objet sous la main. Il faut réfléchir à, heu, tout ce à quoi il peut servir.
Mmh mh. Mmh mh, mh.
Heu, voilà comme dans les chaises musicales, heu. Comme, heu, un obstacle, heu, heu, comme par exemple, heu, heu, un endroit où on peut se protéger, heu, lors du jeu.
<chuckles> Oui ça devient vraiment, heu, un terrain, heu, c'est vraiment le le principe du terrain de jeu quoi. Tout devient et peut faire partie du du jeu à ce moment-là. Et toi du coup, heu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, heu? Est-ce que tu as l'occasion, heu, souvent de faire, heu, des activités de jeu? Bah, soit avec, heu, des enfants, des adolescents ou même des adultes, peut-être?
Ouais, complètement. Heu, oui. J'ai travaillé dans le le domaine socioculturel. Et heu, heu, j'ai travaillé vraiment en grande partie avec les enfants. Me de, heu, on va dire, de 3, heu, de 3 à 17 ans. Et après, heu, j'ai aussi travaillé avec des adultes. Mais c'est surtout pour les enfants où, heu, on peut se permettre et encore jusqu'à un certain âge, où on peut se permettre de, heu, d'inventer, on va dire, des jeux. Mais dans le cadre du professionnel, il faut quand même un certain temps de préparation.
D'accord. Mmh mh. OK. D'accord. Mmh mh. Mouais. D'accord. Et du coup, justement, tu parlais de de cette limite d'âge. Est-ce qu'effectivement, à partir peut-être, heu, de 15 ou 16 ans, tu trouvais que c'était plus dur. Pour leur proposer des jeux un petit peu, heu, créés à la va-vite? Ils étaient peut-être moins réceptifs, c'est ça?
Heu, ça dépend, hein. En fait ça ça dépend, c'est juste qu'il faut savoir adapter, heu, le jeu, même inventé à à l'âge. Heu, bah, par exemple un ado, on va pas lui dire: «Ah ben, on va on va jouer, heu là la chaise c'est le c'est le camp. Heu, là tu peux pas me toucher» et l'ado il va il va te regarder, il va dire: «Heu, quoi? Heu, j'ai pas envie de jouer à ton jeu».
OK. OK. <chuckles> Ouais. Ouais. Ouais, ils sont moins réceptifs à ça justement. Et est-ce que tu es arrivé à faire des groupes, heu, un petit peu heu, bah, si on peut parler d'intergénérationnalité. Mais mais en gros où les plus petits jouaient aussi avec les plus grands, c'était possible ou c'était plus difficile à mettre en place?
C'est il fallait, heu, il fallait un temps de préparation. Heu, c'est vrai, il fallait la logistique. Mais non, ça peut, heu, ça peut être vraiment intéressant et ça crée vraiment du lien, heu, intergénérationnel. Heu, c'est vraiment, heu heu c'est vraiment une une belle, heu, heu, une belle initiative. Je trouve c'est une belle opportunité. Et heu, ça ça crée vraiment des moments, heu, inoubliables. Parce qu'entre les rires, les incompréhensions, heu heu, la personnalité de chacun qui ressort à ce moment-là. Heu, ça peut être vraiment, heu moi m pour moi ça crée vraiment du lien.
Mmh mh. OK. Mmh mh. Mmh mh. Mouais. <chuckles> Ouais. Mmh mh. Oui, puis j'imagine qu'à ce moment-là il y a peut-être une certaine cohésion de groupe qui se crée. Et qui fait que, bah, à partir du moment où tout le monde se, hem, prend au jeu. Il y a quand même, heu, ouais effectivement une énergie qui est différente, quoi. De juste, heu, quand on est dans un petit groupe et qu'il y a une seule personne qui qui dirige le jeu. Et par rapport à ça, au début tu as expliqué aussi que parfois ça pouvait être, heu, plus simple de mettre en place, même un un jeu inventé ou non. Mais avec, heu, plus de personnes donc avec des personnes qui, peut-être t'accompagnent et t'aident dessus. Est-ce que c'était ton cas? Est-ce que tu travaillais avec, heu, d'autres personnes qui encadraient aussi? Ou tu étais toute seule, généralement?
Complètement. Non, j'étais, heu, c'est très rare d'être, heu, c'est voire même impossible d'être seule quand on travaille dans l'animation. Parce que, heu, genre rien que pour la sécurité, il faut un certain nombre, heu, d'animateurs par enfant.
Mmh. Ah, OK. Ah, OK, d'accord. C'était combien à peu près pour se rendre compte, heu?
Heu, après je sais pas est-ce qu'elles ont changé, heu, les règles? Mais, heu, moi je sais que quand je travaillais dedans, c'était 1 animateur pour 5 enfants.
Ouais. D'accord. Oui donc effectivement vous pouvez facilement être, heu, j'imagine même si c'est une petite structure vous pouvez facilement être à 4 ou 5 encadrants minimum quoi? J'imagine. Mmh. OK.
Complètement. Complètement. Mais c'est très bien! Heu, parce que, heu, déjà c'est plus sécurisé et en plus, heu, il y a plus de cerveaux donc, heu, heu, même si, heu, il y en a un qui lance une idée, heu, les autres ils sont là ils ils ajoutent des règles, heu, c'est c'est vraiment très bien. Ou, heu, au contraire parfois on stoppe parce que c'est vrai que, heu, selon l'âge il faut aussi que les règles elles soient plus ou moins simplifiées. Donc, heu, parfois on avait le collègue qui disait: «Ah non, là ça va être trop compliqué pour cette tranche d'âge».
Ouais. Oui tout à fait. <laughs> Mmh. Mouais. D'accord, OK. Mmh. OK d'accord. Et par rapport à ça justement est-ce que, heu, les jeux c'était en intérieur plutôt? C'était plutôt en extérieur? C'est quoi qui était le plus simple et le plus apprécié?
Heu, c'est f va le plus apprécié, heu, le plus apprécié après c'est peut-être pas le plus simple, mais le plus apprécié c'est quand on est c'est en extérieur. Parce que, heu, en é en extérieur on peut en plus utiliser cet environnement pour, heu, pour ajouter des nouvelles règles plus ou moins simples dans le jeu.
Mmh mh. D'accord OK. Mmh, OK. D'accord je vois. Et heu
Et même jouer d au grand air ça c c il y a une différence, heu, c'est c'est beaucoup mieux. On a plus d'espace.
Oui, bah, oui, oui. Mmh. Oui puis ça sort du cadre aussi j'imagine? Parce que peut-être qu'être, heu, enfermé à l'intérieur quand on est un enfant, heu, ils ont peut-être envie de bouger, ils ont peut-être envie de se dépenser, c'est peut-être plus simple de le faire à l'extérieur qu'à l'intérieur?
Complètement. Eux complètement ils ont plein d'énergie. Après voilà, à l'intérieur on va adapter le jeu. On va faire, heu, des jeux où on va faire des équipes, on va les s les faire asseoir avec un petit espace entre eux, heu, ça va être plus, heu, des jeux, heu, où on va poser des questions, heu, où on va faire par exemple des mimes, heu, des jeux en plus qui demandent pas beaucoup de, heu, qui demandent pas beaucoup de moyens.
<chuckles> D'accord. Mmh. Mmh mh. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, justement, là, tu me parlais du mime. Est-ce que tu as d'autres jeux, heu, qui étaient facilement à heu, simples à à mettre en place avec peu de moyens justement?
Oui après, heu, heu, mmh ça dépend après l'endroit où on est mais, heu, heu, oui il y a plein de jeux, heu, ben le pendu, heu, le mime, heu, après on peut même adapter pour changer un peu les règles. Heu, on peut mettre en place des quiz, heu, des quiz en faisant des équipes ou pas. Heu, il y a il y a vraiment plein de choses à faire, heu, enfin plein de jeux à faire, heu, en intérieur et avec peu de moyens.
Mmh. Mmh. D'accord, OK. Mmh. Ouais puis en fait j'imagine que ça faisait des déclinaisons aussi. Le même jeu en extérieur ou en intérieur devenait finalement différent et pouvait être, heu, adapté différemment?
Complètement. Heu, complètement c'est, heu, hem, bah, m moi j'ai heu, je me souviens avoir travaillé, heu, bon après j'avais une équipe derrière. Mais, heu, c'était vraiment moi où je j enfin où je devais présenter un projet. Heu, un projet, heu, socio-éducatif. Hem, pour, heu, pour des adolescents donc, heu, bah, j'ai profité de l'environnement extérieur parce que, heu, heu, le terrain de jeu il est beaucoup plus grand, à, heu, pour faire, heu, une chasse au trésor un un peu revisitée.
OK. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. OK d'accord. Et comment ça s'est passé à ce moment-là?
Donc heu Heu b
C'était sur, heu, c'était une grosse chasse au trésor? C'était sur, heu, un temps assez long? Ou c'était comment?
C'était sur une journée, heu, entière.
OK, d'accord, donc il y a là, pour le coup il y avait un petit peu d'organisation en amont, j'imagine?
Non, ouais, ouais, c'était Ah, il y avait une très grosse organisation en amont, heu, après on a essayé, heu, heu, heu, je devais présenter un budget, heu, mais parfois, le budget il est pas accepté ou parfois le budget il est accepté qu'à moitié ou qu'une partie. Donc, à ce moment-là, il faut réadapter le jeu réadapter le projet pour faire avec moins de moyens.
<laughs> Ouais. D'accord. OK. Mmh. D'accord. Après j'imagine que, justement, la carte au trésor, c'est facilement adaptable peu importe, heu, peu importe le budget? Pour, heu, dans tous les cas, réussir à faire quelque chose qui qui puisse tenir sur une journée?
Ou Heu oui, c'est c'est facilement adaptable parce qu'il y a, heu, heu, heu, cette hem, heu, c cette ce ce côté positif où, voilà, on est en extérieur heu, heu, vraiment, heu et le, heu, surtout quand c'est des ados, voilà, les ados, heu, on va les laisser un peu plus autonomes. C'est pas des enfants, voilà, des enfants de de 6 ans, 8 ans, heu, 10 ans, on va pas les laisser, heu, se promener seuls dans la ville. Alors que des ados complètement. Donc, heu, c'est ça qui est bien, c'est qu'avec peu de moyens vraiment, heu, avec une chasse au trésor qui se déroulait, heu, dans toute la ville, heu, heu, vraiment et sur toute une journée, heu, vraiment, c'était, heu, c c'est c'est vraiment top.
Mmh mh. Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, bah oui, forcément. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, j'imagine que ça a dû être une sacrée journée oui pour tous et à ce moment-là tu parlais d'autonomie, justement et je me pose la question, quand c'est comme ça, est-ce que, heu, t tu joues aussi avec, heu, avec le le public avec lequel tu es, donc les enfants ou les adolescents? Ou est-ce que tu es plus obligée de rester un petit peu en dehors du jeu, pour peut-être diriger un peu plus, heu, le jeu et l'activité et pour t'assurer que tout se passe bien? Comment ça se passe?
Complètement. Mmh. Moi je je suis, heu, pour la team où on participe, parce que c'est vraiment important et que ce soit, heu, dans le cadre professionnel ou privé, mais, parce que participer, heu, heu, participer soi-même, heu, c'est, heu, heu, montrer l'exemple, oui, tout à fait, mais c'est aussi ajouter une énergie supplémentaire, un enthousiasme, heu une motivation et ça, ça va donner encore plus de vie au jeu. Surtout que, heu, nous, on va participer en tant qu'adultes et heu, il y a l'image de l'adulte, heu, heu, qui participe, heu, qui vraiment qui est, heu, dynamique enthousiaste ça ça a un impact sur, heu, heu, ça a un impact vraiment profond hein sur, heu, heu, sur, heu, sur les enfants sur le coeur des enfants, sur leur état d'esprit.
D'accord. Mmh mh. Tu montres l'exemple un peu? Ouais. Mmh mh. OK. Ouais. OK. Mmh. Ouais. Mmh. Oui, je vois et justement, est-ce qu'il y a des jeux qui leur ont plus plu et qu'ils demandaient à à faire plus régulièrement par la suite, tellement ça leur avait ça ça leur avait plu la première fois?
Heu, les les jeux où ça leur a plus plu c'est heu, c'était quand on faisait, heu c'est pour ça, pour moi, quelque part inventer, c'est toujours reprendre des anciens jeux qu'on, hem, heu, voilà qu'on remet soit au goût du jour ou soit, on ajoute des subtilités, heu, hem, mais parfois, heu, il faut oser improviser parce que quand on improvise, heu, parfois ça se passe pas toujours bien c'est-à-dire que, heu, voilà, ça fait comme un soufflé qui a raté, ça retombe. C'est pas grave, il faut rebondir mais ça, ça crée vraiment des souvenirs inoubliables et les enfants, ils en redemandent. Et parfois, heu, moi, j'ai même eu des enfants qui sont revenus, heu, enfin le lendemain ou quelques jours après, qui m'ont dit: «Ouais, j'ai réfléchi au jeu qu'on a fait la dernière fois et moi je pense qu'on devrait rajouter, heu, on devrait rajouter ça».
OK. Qu'on met au goût du jour, peut-être. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. <chuckles> <laughs> Ah, c'est génial quand ça se passe comme ça, ouais.
Ah c'est mais c'est, heu, <blows air> c'est juste mmh, complètement parce qu'en plus, heu, vraiment ç ça fait vraiment un cercle, heu, c'est juste magnifique. Vraiment sincèrement, c'est juste magnifique parce qu'après quand n quand n, heu, on ajoute ça dans le jeu, l' l'enfant, heu, il se sent fier, il reprend confiance en lui voilà et même les autres, ils le voient, ils se disent: «Waouh! Tu as une super idée!» et même eux, ils ont envie de faire pareil.
C'est hyper valorisant, en plus de ça. Mmh. Mmh. Et oui, ils se sent mis en avant. Mmh. <chuckles> Et oui, c'est ça. Et du coup, ça entraîne peut-être d'autres idées de la part des autres jeunes suite à cette 1re initiative quoi.
Complètement et en plus, heu, enfin, je veux dire, on a tous de l'imagination mais il faut il faut il faut savoir, heu, il faut savoir dire les choses. C'est que les enfants, ils ont plus d'imagination. Donc, heu, parfois on se retrouve ouais complètement, complètement et ça fait, heu, parfois, ça fait vraiment des moments magiques.
Oui c'est ça. Autant s'en inspirer et s'en servir ouais. Mmh. <chuckles> Et du coup, juste pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être, heu, une chose à à garder en tête quand on veut, heu, faire un jeu avec des enfants comme ça?
Heu, moi, je pense que ce qui est important c'est, heu, de mixer les genres, ça, c'est vraiment important et les enfants, ils aiment vraiment parce qu'ils ont ce dynamisme, heu, où ils ont besoin de bouger mais en même temps, il faut faire marcher l'esprit, heu, donc parfois, heu, mixer les genres, ça peut être vraiment intéressant, par exemple, heu, faire des courses, ajouter des énigmes, ajouter du dessin, des devinettes, des rôles, de de l'improvisation. Tout ça ça pr crée des combinaisons vraiment riches.
OK. D'accord et beh, merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces conseils.
C'est moi qui te remercie.